Alam mo, hindi ko mawari sa sarili ko kung dapat ba na, ah, paniwalaan ko yung sarili ko o yung mga sinasabi ng iba. Kasi minsan, alam mo yun, napagsasabihan nila ako na, kesyo ini-spoil ko raw yung anak ko, yung ganun, kasi nga bili ako nang bili ng ka para sa anak ko.
Mm. Mhm.
Tapos parang ang ano nila is, "Uy magtipid ka naman." yung ganun-ganun, ganon. Tapos ako naman
Mm.
iniisip ko dun sa ini-spoil ko yung anak ko paanong way na ini-spoiled, na mali ba, na bilihan ng mga bagong damit ang anak ko? Kasi nakikita ko naman na parang lumiliit na yung mga damit niya, parang medyo sumisikip na yung iba.
Mm.
Yun ba ay pag-i-spoiled?
Hmm, alam mo, sa palagay ko hindi naman, mm.
Ta Mm, tapos, yung ano naman, yung para yun nga yung parang, hindi ako nagtitipid. Ang akin lang naman, yung perang binibigay sakin, eh, hinahati pa namin ng anak ko, so paano ako makakatipid 'di ba? Siguro masasabi ko yung pagtitipid ko yung mga barya-baryang sukli
Mm. Mm. Hmm.
sa perang yon, yun yung iniipon ko. Pero yung iniipon kong pera yung kahit barya-barya i lang yon, malaki yung naiipon ko sa baryang yon.
Mm.
Pero napupunta pa rin yung sa anak ko at hindi sakin. Hindi nila makita yung, effort ko bilang isang ina, kasi ang tingin nila sakin gastador, at taga-waldas ng pera. 'Di ba ang sakit?
Hmm. Mm, oo. Alam mo nakakalungkot nga yan 'no. Pero, um, sino ba yung mga taong yun na nang-ju-judge sayo, na talagang minsan nagbibigay din ng opinyon?
Minsan yung mga kapatid ng, ah, partner ko.
Ah.
Ayon, sila yung masyadong, um, minamata ako palagi. Lahat ng kilos ko, lahat ng galaw ko, lahat ng post ko, may komento sila.
Oo. Mm.
Yung parang lahat ng nakikita nila, eh, mali sa akin.
Mm.
Ayun.
Alam mo mahirap nga yung ano, eh, may tao kang ganiyan, eh. Pero, um, nap ano ba, nasabihan mo sila na parang kinausap mo sila o kaya kinonfront mo sila na, um, "Ako yung nanay, ako yung nakakaalam kung ano yung makakabuti sa anak ko" Gano'n?
Bale na parang napagsabihan ko sila na sabi ko Um, one time parang sabi ko, nakapagsalita ako ng, "My son, my rules" sabi kong gano'n. Ta's sabi ko, sabi ko pa nga parang, "Ako, ako magdidisiplina niyan, kasi ako ang ina niyan," sabi kong gano'n. Basta lang nakapagsa hindi ko alam kung anong totoong nangyari do'n, eh, basta nakapagsabi ako ng gano'n. Siguro yung nakapagsabi ako na
Mm, mm. Mm.
ako magdidisiplina kasi parang Nakita nila pinapagalitan ko yung anak ko, nung parang natataasan ko ng boses, yung ganun.
Mm. So, ano nangyari kanila?
Tapos Wala sila ne wala silang na ano nasabi. Pero f sa feeling ko nong pagtalikod ko may nasabi sila. At sa totoo lang, wala na akong pakialam kung anong sabihin nila sa'kin ngayon. Kung noon nagma-matter 'yong mga sasabihin nila, ngayon hindi na. Kasi alam mo sobra na akong ano nasaktan na sobra na akong nagtiis. Siguro, siguro 4 years kong tiniis 'yong mga, ah, mga maling, ah, trato nila sa'kin. 'Yon 'yong hindi magandang trato niya sa'kin, 4 years ako nagtimpi. Ayon, siguro tama na yun. Kasi minsan, ah, kasali na yung anak ko sa mga ginagawa nila, at hindi na yung tama para sa'kin. Kailangan ko ng maging parang kailangan ko ng panindigan pagiging ina ko sa anak ko. Hindi pwedeng ganun palagi.
Mm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Tama, mm. Mm, alam mo tama ka naman dun sa sinabi mo. Kasi ikaw nga naman ang nanay, 'di ba? Kumbaga, um, maganda din talaga na kinikilala mo 'yong sarili mong boses, 'di ba? Kasi kung wala kang paninindigan bilang magulang or bilang nanay nung bata, parang paano pa sasandig sasandig sa'yo 'yong bata, 'di ba? Paano pa siya, alam mo 'yong, paano ka pa niya gagawing haligi, 'di ba? Kasi 'yon, sa'yo at sa'yo siya aasa, eh. So, isipin niya 'pag nakikita na, "Ay, 'yong nanay ko ginaganito lang." So, parang siya din. Alam mo yung mawawalan din ng respeto sa'yo, 'di ba, na parang on 'di ba, na parang hindi mo i kayang ipagtanggol yung sarili mo. Pero, um, may time ba na parang may napuna sila or payo sila na sinabi sa'yo na sinunod mo kahit isang beses lang.
Totoo. Totoo, mm. Hindi ko matandaan kung meron silang nasabi na parang sinunod ko, ah. Pero more on ano kasi sila, yung parang kini-criticize ako
Mm. Mm.
yung ganun. Parang hindi naman na payo yung nasasabi niya, parang kritis kritisismo na, ayun. Hindi ko alam kung ba't sila ganun. Ah, dahil ba sa ayaw nila sa'kin? Kasi nalaman ko kasi na ayaw pala ng buong angkan nila sa akin, ayun. Akala mo naman ay mga ano, mga anak mayaman kung ano, makapagsalitang ayaw sa'kin, eh. Na kung tutusin nga
Mm. M Mm.
ako nakapag naka-graduate ako ng college. Pero hindi nila nakikita yung sakripisyo ko na graduate ako nakapag-graduate ako, pero mas pinipili kong maging housewife lang.
Mm. Mm, mm. Tama naman.
Di ba? Hindi nila yun maisip na dapat meron din akong career na pinu-pursue, eh. Pero ano, mas pinili kong maging kasa ano parang kasambahay, di ba? Talo ko pa nga yong kasambahay kasi may sahod, eh. Eh, ako hinihintay ko lang na bigyan. Kung bibigyan naman kakarampot pa, kailangan ko pang hatiin sa'min ng anak ko.
Mm. Mm. Kumbaga, alam mo m ano 'no, naiintindihan ko yung nararamdaman mo, kasi mahirap talaga yan sa part mo, eh, yung parang laging kinukwestyon lahat, ultimo pagkatao mo. Yung parang, alam mo yung mga simpleng payo lang, akala mo payo lang sinasabi, pero talagang alam mo 'yong may ano pala, may malalim na kahulugan, 'di ba, yung gano'n? Pero na-try mo na ba na parang, kasi nga sabi mo nga 'di ba, parang lagi silang may puna, lagi silang may criticism, na-try mo na ba yung parang maglagay ka naman ng, um, mag mag-ano ka talaga sa kanila ng boundaries? Yung parang, "Oh oh oh, hanggang dito lang kayo, walang <scoffs> pakialamanan." parang ganun.
Totoo. Meron. Um, hindi hindi ako nakapagsasabi ng parang walang pakialamanan, yung parang nasabi ko lang na, "Hmm, okey na yan." gus ginaganyan ko lang talaga sila.
Mm. Ah.
Parang ano na, parang ala alam nila na parang galit na ako. Yung yung gano'n. Parang pinaparamdam ko na lang, hindi ko man masabi, pero alam kong, ah, parang pinaparamdam ko na lang sa kanila, na badtrip na ako sa kanila, yung gano'n.
Mm. Mm, mm. Oh, eh, kahit naman siguro sino maba-badtrip talaga siya.
Yung ano nga, yung time nga na naglut nakita nila nung isa, yung isang kapatid niya nga, eh, yung pangalawa, yung nakaano ko rin nakaano ko rin, kaya ako umalis do'n sa apartment kasi pinag-iinitan 'yong anak ko. Nakita niya kasi nakalipat na kami, so nakita niya ako nagluluto. Ta's sabi niya, "Wow, nagluluto na si Mama, ah, parang ayaw naman talagang mapalitan." Sabi ko nga, "Hmm, okey lang 'yon na palitan niya ako. Hindi ko naman problema 'yan, problema niya na yung kung paano niya bubuhayin yung dalawang pamilya." 'yon nga sinabi ko talaga. Sabi saka sabi ko, "Palitan niya ako, kaya ko naman siyang palitan." sabi kong gano'n talaga.
Mm. Mm. Mm. Talaga, ganun yung ano nila, yung parang pino-provoke ka nila?
Oo. Totoo. Mm. Ta's palagi nilang inaano na merong iba yung partner ko. Na yung nung one time na me alam mo ba, meron kaming salo-salo nun, ah. Tapos nagkuwento yung kapatid niyang babae na may nagkakagusto raw sa partner ko. Tapos ako naman nabadtrip na 'ko kasi ang saya-saya ng usapan ta's ibi iaano niya yun. Parang oo, ta's sabi ko, "Talaga? Maghahanap ka pa ng iba?" sabi kong gano'n. "Eh, sa'kin palang nga nahihirapan ka na magbigay ng ano, eh, ng allowance, ta's maghahanap ka pa ng iba." Talagang alam mo yun, talagang pinahiya ko tala talagang sinabi ko talaga yun. Kasi kaysa mapahiya ako, sila na lang.
Oh. Hmm. Sisingit. Mm, mm. So, anong mga naging reaksyon nila?
Di ba? Ah Hindi nakapagsalita. Ta's sabi ko parang ngang gusto ko pang dagdagan. So, ano, father so ano, ah, father like son lang? Kasi yung father nila maraming babae, eh. Maraming anak sa labas. Pero hindi ko yun
Ah, okey. Oo, alam mon oo, tama naman. Tama naman yung ginawa mo, eh.
Pero pero pero hindi ko sinabi yun kasi medyo below the belt na yun, parang nakasali pa yung father nya. Pero hindi. Siguro ka sa pag-ano na lang, kapag siguro napatunayan ko na may iba na lang siya, saka ko lang sasabihin yon na, "Ano, father like son lang?" 'yong gano'n. Kasi isa rin 'yon sa naisip ko na baka kaya tinitipid ako nito kasi baka may ibang pamilya 'tong binubuhay. Pero sinasabi ko sa kanya, "Wag la huwag na huwag lang siya magpapahuli sa'kin, ulit." Kasi tatlong beses na niya kong, um, ano, eh, niloko. Sabi ko sa sarili ko, kapag niloko pa 'ko nito, talagang wala na, kahit may anak pa kami as in wala na.
Mm. Mhm. Mm. Mm. Mm.
Ilalaban kong ilalaban ko na lang yung karapatan ng anak ko na magkaroon ng sustento. Kaya minsan, hindi ko pinapaniwalaan yung mga sinasabi ng iba nung lalo nung kapamilya niya. Mas pinapaniwalaan ko yung sarili ko.
Mm. Mm. Tama naman yung point of view mo dun kasi, um, ano, eh, may sarili kang isip, 'di ba? May sarili kang desisyon, may sarili kang boses, lalo na kung sa kapakanan ng anak mo, sa kapakanan ng pamilya mo. 'Di naman kasi puwedeng ano, utos-utusan ka lang nila, 'di ba? Yung parang sila'y magpapatakbo nung ano mo, ganon.
Tapos, uno hung Oo nga, na-feel ko nga parang kinokontrol nila ako, ultimong pag pagdalo ko sa sa salo-salo ng kapamilya ko mismo, parang ayaw nila, nagagalit pa sila kapag umaalis ako. So ano, nakakasakal lang, hindi na ako puwedeng lumabas, hindi na ako puwedeng makisalamuha mo sa mga kapamilya ko, sa mga kadugo ko, tapos dapat ako dadalo sa salo-salo niyo, hindi ko naman kayo kaano-ano.
Hmm.
Hindi naman kami kasal, 'di ba?
Mm, hmm. Totoo. Totoo. Alam mo eto lang din siguro 'no, kung paulit-ulit tsaka nakakasakit na, ano, eh, puwede ka na may choice ka naman, eh, 'di ba? Puwedeng bawasan mo yung pagshi-share, alam mo yung i-unfriend mo sila, i-block mo sila 'di ba, i-hide mo lahat sa kanila, mga gano'n. Kasi alam mo, the more na tine tine-tame mo yung mga taong gano'n, mas nai-insecure kasi yung gano'n, mas lalong naghahanap sila. Alam mo yung, hindi mo napapatunayan na talagang insecure sila sa'yo, na hinahanapan ka lagi ng butas, gano'n, oo. 'Yon yung ma kadalasan 'yon, tapos puwede ring ano yung, um, mas piliin mo yung ano, ah, yung peace of mind mo kaysa ka patulan sila, Mga gano'n oo. Kasi nga mm, ikaw na nga nagsabi, mas mas mas may tiwala ka sa sarili mo kaysa sa mga sinasabi nila, 'di ba? Kasi nga masisira mental health mo, 'di ba?
Hm, okey. Tama, 'yon ang dapat. Oo. Mm.
Mm, <clicks tongue> kapag pinatulan mo ng pinatulan, eh, hindi naman magbabago yan. Feeling ko naman, sabi mo parang paulit-ulit, eh.
Tama nga naman. Totoo, nakaka-stress nga talaga, pero buti nila naka nakabukod na rin kami. Pero kahit na nakabukod, naka-stress pa din pala, lalo na kung walang emotional intelligence ang kasa ang partner mo. Ayun, ah, maraming-maraming salamat, ah, sa pakikinig, na hang alam mo 'yon sa loobin ko, problema ko. Medyo gumaan naman yung pakiramdam ko sa mga naipayo mo. Maraming salamat muli.
Mm. Mm. Oo, walang ano naman. Nakakatuwa na nakatulong sa'yo yung mga naipayo ko, at saka sana gumaan na yung, ah, pakiramdam mo, at saka yung, um, yung mga, ah, suliranin mo sa buhay, 'no? Maraming salamat din, paalam.